Aslında, gerçekten söylediğin şeyler benim kafamda bazı yollar açtı. Eee, biraz düşününce gerçekten sanki bir şeylere Kendim açısından bir şeyleri düşündüğüm zaman, her zaman negatiften başlıyorum. Her zaman mesela sen az önce, eee, sadece güçsüz o güçlü olduğun noktaları yaz demene rağmen benim kafama direkt güçlü ve güçsüz olduğum noktalar listesi hazırlamak geldi. Gerçekten bu kafamda hani benim kendi negatiften başlamamla alakalı bir şey olduğunu söyleyerek gerçekten doğru bir ş doğru bir noktaya değindin. Eee, ya, belki de, eee, belki de kafamda, eee, çözmem gereken şeyleri yardım almak da gerekiyordur. Yardım alsam, belki bunların üzerine gitsem, partnerimle konuşsam belki de ç gerçekten kafamda büyüttüğüm kadar, eee, içinden çıkılamaz bir yol değildir bunlar. Doğru söylüyorsun gerçekten. Bu liste konusu kafamda gerçekten çok iyi yer edindi. Çok teşekkür ederim.
Değil mi? Değil mi? Evet. Harika. Yani, rica ederim, ne demek. Eee, yani bunun dışında, hani, eee, başka şeyler de denemek istersen. Tavsiye verebilirim. Ya da, "Bu yeterli." diyorsan. Tabii, sen bilirsin.
Eğer kafanda bana tavsiye ve verebilecek başka noktalar varsa lütfen buyur. Ben, ııı, gerçekten merak ettiğim için soruyorum.
Hı.